Iya, bola api jadi b eee, bola api terus itu nggak sekali 2 kali, akhirnya pernah lihat 3 kali kayak gitu. Bola api 1 awalnya nggak jelas bola api terus yang ke-2 lihat lagi kayak bola api, yang ke-3 saya pernah lihat waktu di pasar malam dan itu pas banget di atas kuburan ternyata bola api itu adalah tengkorak gitu kan keliatan kayak samar-samar kayak bayangan tengkorak, jadi kalau di di Jawa itu
Oh. Oh mirip bayangan tengkorak gitu, Kak?
iya, bayangan tengkorak. Jadi tengkorak berapi lagi jalan ses gitu dan saya waktu itu menurut arahnya kuburan dan waktu itu saya sering, eee, mimpi buruk kayak pocong, kuntilanak, sama karena ada cerita-cerita mistis juga gitu kan dan itu zaman dulu juga masih kayak apa ya, yang mistis-mistis itu kan memang ada perdukunan praktek yang kayak gitu. Istilahnya apa ya istilahnya tuah atau, apa ya, dan itu bentuknya memang si bola api itu untuk ngirum ngirim santet segala macam. Nah waktu itu ternyata masih banyak di daerahku kayak gitu bola api bola api itu, dan ada juga awalnya disitu juga.
Oh gitu. Oh ngeri juga ya, Kak, ya. Oke. Tapi dari pengalaman itu sampai mempengaruhi, Kakak, nggak sih, Kak? Sampai sekarang gitu, kayak mungkin, eee, mentalnya gitu atau mungkin cara berpikirnya gitu, Kak?
Heeh. Oh dulu takut awalnya takut jadi setiap kali lot lewat kuburan itu takut, lewat kuburan takut terus tapi lama-lama sekarang udah nggak sih malah biasa aja. Nah kemudian dapat nah sekarang malah jadi karena itu kadang suka nyari juga, ada nggak bola api kan tapi akhirnya nyari akhirnya balik lagi nyari bintang jatuh kayak gitu. Nyari bintang jatuh atau mungkin lihat bintang ternyata bintang itu bener loh kerlap-kerlip sama kayak si lagunya bintang kecil gitu kan, atau bintang kejora kerlap-kerlip dan warnanya ternyata warna-warni. <laughs>
Oh gitu. Oke setuju sih, setuju. Oke, kak. Oke, keren sih jadi emang, eee, mungkin ada beberapa hal yang itu tuh ada hubungannya sama mistis juga ya, Kak, ya, e pa pas waktu itu, Kakak, mikirnya. Tapi Kak tadi kan Kakak sempat, eee, bilang kalau dulu tuh sering gitu ngeliatin, nah sekarang udah udah mulai jarang nih kenapa nih kira-kira, Kak?
Kayak gitu, oke. Heeh heeh. Eee, ngeliatin apa? Bintang jatuh ya?
Bener.
Mungkin karena sekarang tuh polusinya ya lebih tebel ya polusi cahaya, polusi udara kan sekarang kendaraan di mana-mana hampir semua orang pasti keluarga punya 4 kendaraan segala macam, itu pengaruh banget sih ke bintang. Kita nggak bi bakalan terhalang untuk melihat bintang kalau misalnya banyak polusi cahaya sama polusi udara. Nah kayak gitu sih, Kak, salah 1 faktor penting kalau mau melihat bintang harus bebas dari polusi.
Oke. Oh gitu, oke oke. Jadi tetep tetep ada pengaruh ya, Kak, ya, dari seg mungkin semakin bertambahnya zaman gitu semakin banyak juga kendaraan yang lalu lalang dan polusi cahaya ini semakin banyak. Oke, menarik banget sih perbincangan, Kakak, ini terima kasih banyak udah mau berbagi ya, Kak, ya, mungkin kita bisa sambung lain waktu, dadah.
Betul.